Allora, io ho grande difficoltà a mantenere, uhm, un'abitudine in particolare, uhm, che è un'abitudine salutare, che, appunto, ho iniziato proprio per, uhm, sentirmi meglio e per vedermi meglio, ovvero quella di, uhm, mangiare, uhm, bene seguendo una dieta. Adesso ti spiego un pochino meglio. Io non sono in sovrappeso, cioè, non ho bisogno di perdere chissà quanto peso, però, uhm, certo, mhmm, alcune zone, uhm, sono da magari, da asciugare per per i miei gusti. Uhm, mi piacerebbe, magari, anche affiancando un po' di attività fisica, di definire un pochino di più e quindi, uhm, 1 annetto fa mi rivolsi a, mhmm, a un nutrizionista. Uhm, adesso non ci sto più andando, perché purtroppo, mhmm, non posso permettermelo al momento, però, comunque, io ho ancora, uhm, le diete che che mi ha fatto e anche l'ultima, che è ancora validissima, anche solo per imparare a mangiare bene e a regolarmi, perché io a volte con il cibo non mi regolo. Uhm, solo che, uhm, io, puntualmente, inizio queste queste diete e vado benissimo, proprio al millimetro, eccetera, uhm, poi, dopo, sarà un po' quella situazione a casa, che, magari, i miei sono un po' contro queste cose e quindi mi ostacolano e tra virgolette "mi obbligano" a a mangiare diversamente. Cioè non sono d'accordo, il fatto che, magari, mi cucino così a parte o che calcolo le porzioni, uhm, anche se non lo faccio in maniera malsana, anzi, il contrario. Uhm, un poco perché, magari, sì, queste cose mi mi mi atterriscono, perché poi mi ritrovo costretta, cioè, magari, a volte, proprio obbligata a mangiare di più e a
Sì. Mh-mh. Sì. Senti, mhmm, capisco. Ti volevo chiedere 1 cosa. Ma questa abitudine che tu hai, l'hai sempre avuta? Oppure, mhmm, è d mhmm, un paio d'anni che l'hai presa? Uhm, t quella di diciamo, gestirti a livello alimentare, ecco, questa tua abitu
Quale abitudine? No, te l'ho detto, un annetto fa, ho incominciato ad andare da dal nutrizionista. Perché poi, uhm, prima
Ah, circa 1 annetto, sì, okay. Quindi parte da lì, insomma, da 1 anno il discorso, diciamo.
Uhm, sì, 1 anno e qualcosa. Uhm, prima, magari, c'avevo provato da sola, però da sola, capisci mhmm, io già, in realtà, mangio bene, non è che mangio sempre schifezze o altro. Uhm, la la dieta è comunque equilibrata, però, ecco, uhm, mi serve imparare a regolare le porzioni e a seguire delle certe porzioni, altrimenti io, non essendo sovrappeso, cioè, sono normopeso però non vedrò mai un cambiamento se continuo a mangiare solo variegato, capisci? E poi ho 1 altro problema, ovvero quello che, quando le cose non vanno come stanno nella mia testa e mi trovo a mangiare di più, di meno, eccetera, o a sgarrare, poi mi parte: "Okay, ho rovinato tutto." E quindi mi abboffo, semplicemente. È questo è questo il problema.
Mh. Sì.